Ciao. Ciao. Allora sono va bene, tutto bene. Sono alla ricerca di un po' di idee di di viaggio
Ciao, buonasera. Come va? Sì, perché devi organizzarne uno a breve?
e sì, e mi piace un sacco vedere delle delle mhmm, natura, più che altro io son molto attaccata più che ai monumenti, <chuckles> i centri delle città, vado in cerca di natura.
Okay. Sei dalla tua parte wild, quindi vuoi esplorare?
Esatto. Sì. Ehm
Allora io ti posso dire che il il viaggio a tema naturalistico più bello che io abbia mai fatto nella mia vita è stato sicuramente quello in Sud Africa.
Okay, oh bello, cavoli. <chuckles>
Diciamo che lì hai hai veramente l'imbarazzo della scelta per quanto riguar
Ecco sono molto curiosa del dell'Africa, io non ci sono mai stata.
riguarda Sì. Eh io sono andata in un
Io ti posso raccontare di tutto il Sud America, ma dell'Africa proprio 0.
Che deve essere spettacolare ehm, secondo me, allo stesso livello.
Sì, sì, sì, sì. Sì, penso di sì, però ecco in Africa noi noi abbiamo questi miti, no, dell'Africa, che poi se vengono disattesi. <chuckles>
Mah, secondo me sai, l la parte che dove magari c'è l uhm, l'intromissione dell'uomo può anche "deluderti" tra virgolette, ma per quanto riguarda la parte naturalistica assolutamente no, cioè trovi sempre qualcosa che valga la pena il viaggio. Allora io sicuramente ti posso dire: c'è una parte, a parte il parco Kruger che è stupendo, ehm, e a e affascinante e purtroppo non non ho avuto il tempo di girarlo tutto perché, ehm, è immenso.
Sì. Okay. Eh, sì, dovrei stare 2 mesi per girarlo tutto, mi sa.
Sì, sì, sì. E secondo me comunque anche se stessi 2 mesi sen non ce la faresti. Quindi lì puoi veramente immergerti, ti sembra di stare nel Re leone, immergerti nella nella natura più selvaggia, andare in giro, puoi scegliere se andare in giro con il tour organizzato o da solo con la tua macchina e eh, sì, sì, sì. Sì, puoi anche entrare lì
E non ce la fai. Mh, okay. Bellissimo. Ma dai, davvero? Urca. Non è pericoloso girar da soli?

Sai che non l'avevo mai sentito nominare? Pensa che ignoranza.
Eh, me quello mi ha s mi ha stupito, perché non se ne parla però un posto che è magico, cioè, dico ma perché è qui?
Lo sento, da te per la prima volta, a me il Sud America lo trovo super affascinante, uno dei viaggi che sicuramente vorrei fare.
Sì. Guarda, se tu cerchi le lenzuola Maranhenses <chuckles> è buffo perché sono nel Nord del Brasile ed è una zona proprio 0 turistica, e però è molto bella, è molto ricca di natura, di posti splendidi. Però sì, turismo lì siamo, ehm, mi sa che è messa come l'Africa. L'interno, cioè la gente non ha l'acqua, quindi.
Cavoli. Eh sì, allora, eh si spiega anche per quello lo scarso turi
Sì, sì. E hanno proprio le case di fango, cioè, nel senso è proprio così, cioè senza strade mh-mh.
Perché alla gente piace per lo più non piace andare all'avventura, ma piace avere le comodità quindi si si fa presto a spiegare perché c'è scarso turismo.
Io l'ho l'ho percepi Sì, io ti dico ero lì per lavoro, quindi dovevo fare un reportage nell'interno, nella zona proprio preamazzonica e amazzonica, quindi siamo entrati da lì. Ehm, mhmm, nel senso siamo entrati dal Nord e poi sian scesi. E
È un lavoro che fai tuttora questo?
Uhm sì, ogni tanto sì.
Che bello.
<chuckles> Sì, s E così.
Un lavoro un lavoro che ti porta a viaggiare, vedere posti posti incredibili così, è un lavoro un lavoro fantastico.
Eh sì, sì, poi adesso per per poter vedere i posti e viaggiare, dicia cioè viaggiare sì, vedere i posti incredibili a volte hai proprio dei tempi molto ristretti, oppure ti prendi dei giorni prima o dopo. Perché comunque quando hai una serie sì.
Per poter, dici girare anche per i fatti tuoi, e non per sono solo per lavoro.
Sì, perché quando hai una serie di cose da fare, mhmm, sono, diciamo molto scandite, ehm, quindi non puoi permetterti di fermarti, tipo dire: "Bah, sto 2 giorni qua", non esiste. Magari ci torni in vacanza, ecco, quello sì. <chuckles>
E la foresta Okay. Eh, e però poi alla fine magari tendi ehm, a dire "cavoli se poi non riesco a tornarci e e a rimanere col rimpia"
No, vabbè, ma perché no? Ma perché no? Ma no cioè se te
Perché ci sono così tanti posti da vedere al mondo che
Eh ma guarda, io l'Asia l'ho quasi esclusa tutta, quindi, vado son più <chuckles> son più
Sei s cioè l'hai esclusa perché non ti non t'ispira?